はい、えっと、音楽となんか出会った、に出会ったきっかけとかってあったりしますか、始めたきっかけとか？
えっとそうですね。きっかけは、え、私がですね、あの小さい頃なんですけれども。
はい。 はい。
あのおもちゃのピアノトイピアノってありますよね。あれをあの小さい頃に買ってもらってですね、で、あれでこう適当にいつもそればっかり触って遊んでて
あ、はいはいはい。 なるほど、はいはい。
え、それであの音楽が好きになったっていうのが一番初めの、え、きっかけでしたね。
はいはい。あ、それっていうのは、あの、どんぐらいの大きさですか？
え、大きさはもうほんとに、え、何センチぐらいですかね。す本当にちっちゃい、あ、3、横が、横がな何センチぐらいでしたかね。ちょっと私も。
あ、はいはい。
ちっさい頃だったんで、あんまり、うんと、ちょっと、すいません。
はいはい。 じゃかなりちっちゃめな感じ。
ちっちゃめでしたね。30cmとかそんぐらいだったと思いますけどね。
あ、じゃ、結構ちっちゃめですね、じゃあ、それ、それであのピピピアノですよね？
そうですね。
ピアノみたいな感じの。はい。ピアノ、一応弾けるようになってるんですね、じゃあそれで。
あ、そうです。はい、ピアノです。 あ、そうですね。あの指一本で弾いてましたけど、全然指使いとかはもうちっちゃいから何も知らないからですね。
あ、はいはい。 それでなんか音奏でて、あの、何て言うんですかね、そっからが、なんすか、音楽のスタートラインっていうかってことですよね。
そうですね。ま、そのおかげで、結局あの音楽が、ま、好きになったというところでしたね。
はいはい。あ、なるほど。なんか、その、それが、え、小学校の話ですかね。小学校
あ、一番その時はそのトイピアノのにさんさいぐらいの時だって、それであの、ま、そこから音楽が好きになって、で、例えば小学校なら小学校でも、ま、教科の全教科の中ではやっぱり一番得意だったのが、やっぱり音楽になりました。
あ、にさんさい、はいはいはい。 はいはい。 あ、なるほど。じゃあ2、3歳から弾かれてるってなると、なんかその後、あの、多分習い事とかされたと思うんですけど、何かしましたか？
いえ、あのレッスンとかはですね、あの全然私受けたことがありません。はい。
あ、あ、そうだったんですね。はいはい。あ、じゃその後はもう、なんですかね、なんかピアほんとのピアノを弾い、弾いたとかっていうのはあんまなかったんですか？
あ、あの楽器、あのピアノの方はですね、あのもうだいぶ後ですね。大人になってから、ええ。
あ、はい。 あ、そうなんです。
あの、独学で
はいはい。
ピアノを弾いた弾いたっていう感じでしたね。
あ、そうだったんですね。なんか、あの、楽器、他に弾かれてる楽器とかあったりしたんですか？
ピアノをやる前はですね、あの、ギターですね、あの、エレキギター。
あ、あ、かっこいいですね。はいはい。
あありがとうございます。あの、エレキギターで、え、ま、くそれもやっぱり独学だったんですけど、高校生の頃に、あの、コピーをですね、あの、バンドのコピーをやっておりまして
はいはい。 あ、なるほど、はいはい。
で、最初はギターだったんですけど、その後にピーナムということだったですね。
はいはい。 あ、じゃ、一番最初にやり始めたのが、その、あの、ギターって感じですか、じゃあ？
あ、そうですね。ええ。
あ、本格的にっていう。
ちょうどやってみたいなっていうのがあって、そん時、え、ありましたんで、ちょっと
あ、はいはい。
まあ、独学でやってみたら、結構ね、できました。
ええ、すごいですね、独学っていうのは。何もレッスンも通ったこともなくってことですもんね？
あ、そうですね。あの、だいたいそのレッスンとかっていうのも、うちの近くには、まあ、なかったですし、あんまりその音楽を習いたいって言っても、そのね、あんまりやっぱ勉強じゃないじゃないですか。受験塾とか、それだったらまだしも、その音楽をね、習うっていうことはね、ちょっとレッスンのは、そこまではさせてもらえなかったので、まあ、あの
あ、はいはい。 はい。あ、確かに、はいはい。 あ、はいはいはい。
ん、ギター譜って結構あれなんですよ。どこを押さえればいいとか、あの、ちょの位置が書いてあるんで
はいはいはい。 あ、書いてあるんですね。う親切に。はいはい。
はい。なので、ええ。 それの通りにええ、やっていけば、だいたいできるギターってそんなに難しくないって言われている、あの、楽器になるんです。
はいはい。 あ、そうなんです あ、なるほど。じゃあ、割と初心者でも結構、始めやすいじゃないですけど、結構お勧めはできますかね。じゃあ。
はい。 あ、そうなんすね。 だいたいその、あの、ギターは3か月、ピアノは3年とかって、なんかそういう話にもね、あの、うん、そういうことを言う、すあ、方もいらっしゃられるぐらいで、で、だいたいそのとっつきやすい
あ、なるほど。はいはい。 はいはいはい。 あ、はい。 なるほど、はいはいはい。
あの、楽器の部類になります。
あ、なるほど。あ、それを高校から始めたってことですもんね。
そうですね。だいたい、その、人間って、あの、頭の中で「あ、これやってみたい」とか「う、これができたらかっこいい」ってこの憧れるとかって思うこととか、あと、自分の中で想像できることっていうのはだいたいできるって言われてますよね。
あ、はいはい。 あ、ありますね。はい。 あ、じゃ、なんすかね、あの、そういうやりたいとか、こうなりたいって逆に思ってた方が、なんか実現しやすいっていう意味ですかね？
あ、そうですね。その、頭の中でそれが浮かんだ、あ、ややれた、これやれそうだなとかって浮かんだ時は、だいたいこれはやれることが多いっていう
はいはい。 あ、なるほど。
お話を聞いたことが、はい、ありましたですね。
なるほじゃじゃあ、あの、そういう思い込みになった時は、逆に積極的に挑戦じゃないですけど、やった方が、なんて言うんすかね、プラスなるっていうか、やっぱりできるようになる可能性が高いってことですよね。
はい。 あ、だと思います。やっぱりその親和性がね、高いっていうことでしょうからね。
あ、はいはい。 あ、はいはいはい。あ、なるほど。なんかあの、それ高校から始められたと思うんですけど、その前になんか小学校とか中学校とかで「あ、これやってみたかったな」とかあったりするんですか？
はい。 や、特には、あの 特にその、あ、まあ、がっが楽器の話ですかね？
あ、ま、楽器でも、例えば音楽関係のことだったり、例えば、あの、例えば、おんがあの、歌がとか、あの、アーティストが好きになったとか、あの、そういう、こう何て言うですかね、曲とか、そういうのなんか興味出てきたとかあったりしましたか？
無関係。 ああ。 なるほどな。ええっと、その、まあ、なんて言うんですか。こう、憧れて、その、歌手になりたいみたいな、そういうのは、まあ、考えたことはありますけど、ま、実際にそのレッスンを受けに行ったとか、オーディションを受けたとか、そこまではね、やっぱりありませんでしたよね。
あ、はいはい。 はいはいはい。 はいはい。あ、じゃ割と音楽は、あの、結構好きって感じで、小学校からずっとって感じですよね。
そうですね。やっぱり、あの、音楽は、あの
はいはい。
あれなんですよね。結構邦楽よりもね、あの洋楽の方がああの
あ、ほんとですか。はいはい。
そっちの方が、ええ、私は小さい頃から好きだったですね。
はいはい。あ、ちなみになんか、洋楽だと、どういう曲とかアーティストとか聞かれたりするんですか？普段。
ええっと、その時、その、小学生の時に、あの、マイケルジャクソン。
あ、はいはい。 あ、いいですね。はいはい。
が流行って、で、それで「わ、すごい！」と思って、それで、ま、音楽、ま、洋楽の方ばっかり聞くように、みましたですね。
はいはい。あ、いいですね。その最初のきっかけマイケルジャクソンっていうのは結構、あの、素晴らしいですね。はいはい。
あ、そうですか。ありがとうございま
他になんか、あの、なんですかね、例えば音楽の授業で、あの、例えば合唱とか、あの、歌うこととか色々あったと思うんですけど、なか、そういうのは得意だったり、好きだったりしましたか？
あ ええ、だいたいですね、あの音楽の授業はあんまり本気を出すと逆に恥ずかしいというのがあって、あんまりあんまり歌手っぽく本気で歌うっていうのはちょっと逆に恥ずかしくてできなくて、なんかそそつなく歌ってた、ああ、思い出がありますね。<chuckles>
はいはい。 あ、なるほど、はいはいはい。 あ、はいはい。 あ、じゃ、割と、あの、なんでしょうね、ちょっと控えめにじゃないですけど
あ、そうですねそうですね。
それはあれすか、恥ずかしいが勝ってって感じですか。
あ、そうです。恥ずかしいです。だってそんな音楽でそんな真剣に歌うなんて、なんか一人で浮くじゃないですか、やっぱり。
あ はいはい。 あ、他に何か真剣にやってる方とかあんまいなかったってことですか、周りに？
あ、いないですよ、そんな。
<giggles> なるほど。なんか周りがみんな真剣だったら、もっと溶き込みやすいっていうか、あれでしたもんね。なんかあのもっと自分が音楽好きっていうのを強調できたってことですよね？
お あ、そうかもしれませんね。
あ、じゃあ、あの、どっちかつったら控えめにやってたっていう、あの、いや、控えめじゃない方が良かったけどってことですよね。
ま、その授業の時とかは、もう別にそつなくやって、と、い家で、え、一生懸命歌うとか。
ほんとだったら。 あ、じゃ、歌うあ、結構そっちそっちの歌う方も好きだったんですけね、じゃあ、わりとカラオケ行くとか。あ、それはお友達とかと行ったりしましたか？うん。
カラオケに行くとか。 あ、そうですね、はい。 あ、そうですね。カラオケ、はい、え、あの、友達と行ったり、え、家で、ええ、う、CD をかけて歌ったりとか。
はいはい。 あ、じゃ、その時は結構思いっきりじゃないですけど、あの、かなり歌われる方ほうだったんすか？
あ、そうですね。やっぱりもう、その、それに、んん、なりきるというか、一生懸命ま、あの、うそれが一番やっぱり好きだったものですから。
はいはい。 あ、なるほど。じゃ、あの、そのギターをやられて、その後
はい。
最近ですか？あの、ピアノを始めたっていうのは。
いえ、もう、あの、だいぶ、ええ、ピアノを始めたのはもうだいぶ前ですね。
あ、はいはいはい。どういうきっかけで、いったん、始めようってなったんですか？
えっと、その時は、なんか、あの、ピアノピアノもやってみたいなって。特にきっかけっていうのがね、あの、覚えてなかったんですけど、その、何にでも使われるじゃないですか、伴奏の。歌謡曲のね、伴奏で、ええ、使われるんで、ああ、これもできたらかっこいいよなっていう、そういうのがあったし、あと
いや。 あ、はいはい。 まあ、確かにそうですよね。はいはい。 はいはい。
ピアノを弾いている姿。
はいはい。
ピアニストの、その姿ってやっぱりかっこいいなと思って。
かっこいいですね。はいはいはい。
あれができたらう、なんか、洗練された男になるよなっていう、そういう、ま、意識もあったと思います。うん。みはい。
あ、じゃあ、それで、何でしょう、あの、ピアノっていうのは、なんか、買われたんですか？それともなんか、なんか何て言うんですか、そういう、スタジオじゃないですけど、なんか、そういう、かえし借りれるところに行ったってこ
あ、ああの、かよいその時は買いましたですね。
あ、買われたんですね。それは、あの あ、なんでしょうね、あの 結構 ちゃんとしたグランドピアノなのか、なんか、あの
はい。
なむもう一つなんか結構、気楽に家で弾けるようなピアノとかなんか色々あるんですけど。
うん、何すか？イップライトピアノのことですか？
あ、多分それですかね、はい。
ああ、あの、あ、そちらのアナログの方ではなくて、あの、電子ピアノですね。やっぱりあの、近所近所のことがありますんで。<chuckles>
あ、電子ピアノ。はいはい。 あ、やっぱ、そうですよね。はいはいはい。
で、そっちの方で、ええ、一生懸命やってましたですね。
あ、じゃ、そのピアノっていうのは、そこから初めてってことですもんね、買ってから。そう、で、あ、それはどういう感じで、なんすか、独学、学んだ感じですか？なんか動画見たりとかっていうすか？
あ、そうです。はい。 あ、もうそれは音楽を、その原曲を聴いて、あと
はい。
あれです。初心者用の 教本っていうのが、あの、売ってましたので、それを見ながら、ああ、一生懸命その指使いとかも、うん、が基礎から載ってましたんで、それであの、一生懸命、その覚えて、そこから
あ、なるほど。はいはい。 はいはい。 あ、すごいです。はいはい。
やりました。最初はもう何をやってるか分からなんですよ、自分でも。書いてあることをただ真似するだけなんで。
そうですよね。う、ましてやそんな、その、あの、買って、あの、最初の基礎を、あの、レッスンで教わってもないってことですもんね。
あずけがはい。 はい。だからわけがわからないから。
はいはい。
え、それでも、まあ、やってたらだんだん ね、分かるようになってきて、それで、え、なんとか、あ、ま、様にはなると。でも楽譜を読みながら、そのよあ、弾くっていうのができないわけなんですよね、これがまた。
はいはい。 はいはい。 そうですよね、楽譜、だって結構難しいっていうか、ある程度頭に入ってないとってことですもんね。
はい。 なので、あれを、お、読みながらって、や、弾くっていうのができないので、もう丸暗記です。ゆ指で覚え体で覚える。
はいはい。 あ、指の、あ、なるほど、はいはいはい。それ、あの、最初に何て言うんすかね、学んだ曲っていうか、どういう感じの選曲をしたんですか？
あ、あの、その時はね、あの 曲は忘れましたけど、曲名は忘れましたけど、あの、ドラマのね、サントラのこう曲を、え、その時、え、一生懸命練習してマスターしました。
はいはい。 はいはい。 あ、マスター、ん、できました？結構。あ、なるほど。すごいすね。なんかどんぐらいの期間かかりました？
あ、できました。はい。 えっと、あれ全部で、ん、えっと、2か月ぐらいかかったと思いますよ。
あ。あ、なるほど。それでもう、あの、基礎から始めてそこは結構2か月早いですね、じゃあ、割と。
もう、きゅ教本とか一生懸命練習してた部分はありましたんで、まあ、なんとかあの、え、見よう見真似でやったらできました。
はいはい。あ、なるほど。あ、じゃあ、これからも音楽と結構付き合っていくって感じですね、じゃ。
う、そうですね。
あ、なるほど。じゃ、今日はちょっと色々音楽の話聞けて楽しかったです。ありがとうございました。
きました。 あ、こちらこそ、あの、いろいろ話せて、あの、楽しかったです。ありがとうございました。はい。はい。
はい。 はい。 はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
てします。